Aja, sí, sí, sí, para como que tener un poquito más de tiempo para, tal cual, no quedarle mal, porque hay veces que salgo tarde, salgo como a las 5, 6 de la tarde, o a veces salgo a las 6 incluso. Y y pues, está ya, pues, están cerrando el centro, por lo menos aquí donde yo vivo, eh, ahora sí que estoy en Sinaloa. Eh, ahora sí que hay una situación un poquito fuerte, y hay como que una quedada, y terminan cerrando todo rápido y así. Entonces ya no hay como que muchísimo tiempo. Ajá.
Ujú. Ah, okey. Sí, como estos toques de queda, ¿no? Que den que ah, okey.
Ajá, exacto.
Y, por ejemplo, ¿tienes días libres? O sea, que a lo mejor los fines de semana descanses, un día del fin de semana y un día entre semana.
Fíjate que sí, sí tengo de días libres de momento. Ahorita, por la época por lo que está pasando, solamente es el domingo, antes era sábado y domingo. Pero hasta cierto punto no nos termina alcanzando, porque cuando el domingo, ahora sí que como a final de cuentas, como es fin de semana, terminan cerrando todo más rápido. Eh, de que a veces cuando vamos hacia el final eh, una vez sí nos tocó de que llegamos temprano, habían las tiendas que queríamos abiertas, pero no estaban lo que queríamos tal cual. Y me acuerdo que mi madre fue a preguntar y dijo de que: "Oye, fíjate, estoy buscando esto", y ella dijo de que: "Ah, espérenos, el el lunes van a volver a a resurtir". Y dije yo de que: "No hombre, pues, valió queso, el el lunes ya no voy a poder". Y y se ajá, y se volvió a hacer se volvió a hacer como que ese círculo vicioso.
Ah, okey. Ah. Ujú. Sí, no, el lunes tú ya regresas a la chamba.